Ja richtig und von dem Entertainment Bereich, wie gesagt, da gibt's HandsOfBlood auf jeden Fall und seine ganze Chose da auch, weil er hat auch 'ne Gruppe um sich rum, weil es gibt natürlich auch das Gegenteil Beispiel. Ne, Influencer g arbeiten ja gerne, kollaborieren viel, weil, ne, wenn sich da 2 verschiedene Publika kennenlernen, die vielleicht ähnliche Interessen haben, hey, warum nicht? Es hat quasi nur 'n Vorteil für alle, was auch irgendwo sehr schön ist. Ne, das heißt, die sammeln sich da auch immer so, also die ganze Chose um HandsOfBlood rum. Dann gibt's noch Gronkh und, äh, der der Gronkh.de betreibt, der tatsächlich aus einer fragwürdigen Vergangenheit kommt. <chuckles> Aber inzwischen äh, dadurch, dass er quasi sich mit Youtube sein Geld verdient hat, äh, weil er ist, äh, einfach Programmierer und hat sehr viel gearbeitet mit so, äh, Search Engine Optimization, ne? Also, die Sachen, dass quasi Firmen einfach auf Youtube äh, auf Youtube, sage ich schon, auf Google oben gelistet werden. Nicht einfach, weil sie den besten Mehrwert bieten, sondern eben, weil sie darauf optimiert haben. Sowas hat er damals gemacht, ne? Hat er an sich auch offengelegt, aber inzwischen macht er einfach Youtube Vo Videos, wo er, äh, Videospiele spielt und, äh, damit recht unterhaltsam ist und damit quasi einen Karrierestep gemacht hat in eine ziemlich akzeptable Richtung und dann auch sich nur von Wenigen sponsern lässt und auch nebenbei auch seine eigene Website betreibt, Gronkh.de, wo er das Ganze werbefrei hochlädt für alle auf Selbstkosten.
Mhm. Mhm. Okay. Äh. Ja. Ist das genau, ist das denn ist das dann, ähm, bei den ganzen Influencern, die du jetzt genannt hast, gibt es da auch, was dir jetzt wichtig ist, jetzt, äh, auch so Transparenz und halt auch Dinge, die gekennzeichnet werden, wenn jetzt zum Beispiel was zitiert wird oder Sonstiges, ähm, oder jetzt Kooperationen dastehen, dass du sagst: „Boah, das ist mir auf jeden Fall aber auch wichtig"?
Mhm. Absolut, absolut. Mhm. Natürlich. Absolut. Ein, ich glaube, das beste Beispiel, was man nennen kann, ist dafür ZomBay, der keine Sponsoren annimmt, <chuckles> tatsächlich, einfach kategorisch nicht. Äh, er hat einfach 'ne 'ne Arbeit nebenbei. Er hat auch immer gesagt, i er hat auch tatsächlich gesagt, er lässt sich nicht spenden. Inzwischen lässt er sich deswegen spenden, weil die Leute ständig gefragt haben: „Können wir dir bitte Geld geben?" <giggles> Er hat dann irgendwann gemeint: „Okay, bitte, aber bitte nicht zu viel." <giggles> Was natürlich s sehr charmant ist. Natürlich auch. Und wenn er W Werbung macht für etwas, dann lädt er das einfach als Video hoch, wo auch fett einfach drinsteht, in wirklich fett gedruckten Buchstaben „Werbung" und das er auch die ganze Zeit im Video als Banner eingeblendet hat. Und er macht an sich h mhm, richtig. Und e
Mhm. Okay. <giggles> Das ist natürlich dann sehr sympathisch auch, ne? Ach so, also die Transparenz auf jeden Fall ganz, ganz groß, dass du sagst, das ist auf dir auf jeden Fall wichtig.